آآ لا الحقيقة أنا آآ نومي عشوائي شوية، ما باعرفش أنام في وقت محدد لا بيبقي على حسب اليوم لأن أنا شغلي طبعًا بيختلف، يعني ساعات بيبقى الصبح ساعات بيبقي بالليل، مش كل مرة بيكون بنفس الوقت، فباضبطه بقى على حسب النوم يعني طبعًا أوقات كتيرة آه أوقات كتيرة أوي مش بييجي لي آآ يعني آآ آآ نِفس إن أنا أنام أوي، فبافضل صاحي وب باقول إن أنا هانام بقى لمّا لمّا أرجع مثلًا من المشاوير اللي أنا هاعملها، فالحقيقة ساعات كتير أوي باطبّق يعني.
أيوه. امم أيوه ط إمم. امم. أيوه أيوه طبعًا فاهماك، وفاهمة اللي أنت بتقوله وحاسة بيه وحاسة بشعورك جدًا. طيب أنت مثلًا أنت مثلًا بتشرب قهوة على مدار اليوم عمومًا بت يعني بتشرب قهوة لما تصحى بالليل، آآ على مدار اليوم وخصوصًا كمان الوقت اللي قبل النوم ج يعني بتشرب فيه قهوة؟
آه يعني باشرب مثلًا بتاع فنجانين قهوة، واحد الصبح أول أما أصحى والتاني بيكون هناك في الشغل يعني لما باروح الشغل وبابدأ إن أنا أشتغل في الشركة، لإن بابقى محتاج إن أنا أركز، و و وبس، وب يعني هم فعلًا بيأثروا بيدوني طاقة يعني بحيث إن أنا أعرف إن أنا أنجز الحاجات اللي ورايا. بس في الحقيقة بيضايقوني بالليل لما باجي بقى أرجع وبابقي عايز إن أنا أنام، باحس إن أنا فايق كده، باحس إن أنا في طاقة ج جوا جسمي مش عارف أوديها فين.
امم. أيوه. إمم. فاهماك طبعًا، وعلى فكرة فكرة إن أنت تكون عارف إن في سبب من أسباب إزعاجك من النوم أو إن أنت ما أنتش عارف تروح في النوم كويس، إن أنت بتشرب قهوة، وإن الموضوع بيفوقك ويخليك فعلًا مش عارف تنام دي حاجة كويسة، يعني إن أنت عارف بمشكلتك وعارف إنها سببها إيه وكده، فدي حاجة كويسة جدًا. طيب أنت مثلًا يعني من النوع اللي بتس بيستخدم شاشات و والتليفونات وكده؟ يعني أنت دايمًا على تليفونك، ودايمًا بتبص فيه ومركِّز معاه أو أصلًا بتحب تتفرج على الشاشة وبتسهر عليها يعني حاجة من الحاجات دي؟
آه الحقيقة باستخدم الموبايل كتير أوي، يعني أنا باجي مثلًا بالليل أقعد أتفرج على فيديوهات على إنترنت، وأسرح بقى بالساعات ممكن أتفرج أقعد ألاقي ألاقي نفسي إن الوقت يعني عدَّي مثلًا 4 ساعات أو 5 ساعات، وحقيقي آآ يعني باقعد بقى أشوف الوسائل التواصل الاجتماعي مين مين بعت لي إيه، وأتابع بقى إيه اللي بيحصل، وباقعد أعلّق م على أصحابي على حاجات و ونشيّر يعني ن نشارك مع بعض حاجات، دي بتبقى حاجات أساسية بالنسبة لي آه باعملها وأنا بصراحة يعني آآ في كده اللي هو زي يعني ك كُبْس أو فيشة جنب السرير، فباحُط فيها الموبايل، وبافضل بقى آه بافضل بافضل الصراحة إن أنا أستخدمه وهو مش بيفصل شحن خالص يعني.
إمم. أيوه. امم. فاهماك آه. امم مسهلة عليك. إمم.

فاهماك طبعًا، طيب أنت مثلًا في قَلَق معيّن بتحسه، أو في حاجة معيّنة مضايقاك، بتخلّيك تفكّر فيها على مدار الليل، ف فبالتالي كمان ما بتعرفش تنام؟
يعني آه، في في دايمًا إحساس بال يعني إن أنا آآ عندي ورايا حاجات، يعني دايمًا بقى ييجي لي إحساس إن أنا في أنا متأخّر، والمفروض إن أنا أشتغل، عشان يعني لو أنا ما اشتغلتش دلوقتي، مش هاعرف أ أكبر بُكره، مش هاعرف أنمو آآ في حياتي. ف
إمم. إمم. فاهماك. آه، بتفكّر في قدّام.
آه، فده بيسبب لي إزعاج شوية، بيخلّيني أصحى كتير أوي ما بين الليل، يعني بالاقي نفسي بانام نوم متقطّع بسببه.
إمم. طبعًا فاهماك، وحاسّة بيك، و وده بسبب بيحصل لك بسبب إن أنت مش م مش رايح في النوم، نوم عميق، وجسمك مش مُسترخي، فبالتالي بيحاول يزعجك بأي حاجة، علشان ما تحاولش تضغط عليه إن هو ينام، أو إن أنت تروح في النوم، فبقى بيحاول يفكّرك بحاجة، أو إن هو مثلًا يقلقك من اللي جاي، بس أنا عايزة أقول لك إن إن اللي أنت فيه ده طبيعي، آآ طبيعي جدًا، وإن أنت مثلًا تفكّر في اللي جاي، بس ما تضغطش على نفسك أوي، و وتلوم نفسك أو تحس إن أنت مقصر. أنت شاطر، وكويس، وشغّال، و وبتحاول تضبّط الدنيا، وتحاول تضبط نومك، عشان تركز بشكل كويس. فدي حاجة كويسة جدًا على فكرة. طيب أنت مثلًا البيئة اللي أنت بتنام فيها زَي الأوضة بتاعتك، والبيت اللي أنت فيه عمومًا، أ أنت حاسس إن هو مُهيأ بالنسبة لك؟ زَي إن مثلًا في صوت في إزعاج حواليك، وأنت نايم أو مثلًا في إضاءة، في المرتبة نفسها مش مريّحاك في حاجة معيّنة؟
آه الحقيقة، يعني آه، بيبقى في إزعاج ساعات في البيت كتير أوي، م من العيلة عندي بي بيع بيعملوا صوت، مثلًا اللي هُم بينضّفوا البيت كتير، بيقعدوا يعملوا يعني آآ إنشغ انشغالات في اليوم، آآ برضه الحقيقة آآ آآ ال المَرتبة عندي مش أحسن حاجة، آآ حاولت إن أنا يعني أجيب 1 تانية، ولكن أنا مش بافهم أوي في ال في المراتِب وكده. فما كنتش عارف أختار إيه، وإيه اللي ممكن يبقى مُفيد لضهري؟ لإن أنا باصحى بالاقي نفسي يعني حرفياً ضهري واجعني، وباحس إن أنا مش قادر، إن أنا يعني آآ أفرد ضهري كويس، باحس فعلًا بفرق رهيب، يعني.
إمم. إمم. إمم، إمم. فاهماك طبعًا، ومعاك حق فعلًا، إن أنت تكون نايم على مكان مش مريّحك، ده برضه سبب من أسباب كبيرة من إن أنت ما بتقدرش تروح في النوم بسهولة، طيب أصلًا الإضاءة حواليك بتاعة الأوضة اللي أنت نايم فيها مريّحاك؟ حاسّة إن حاسس إن هي مثلًا أنت أصلًا بتحب تنام في ضلمة، والّا مثلًا بتحب تنام في إضاءة مثلًا بسيطة، والإضاءة دي أصلًا بتكون موجودة عندك في الأوضة، وهل هي ب مريّحاك لو هي موجودة، والّا محاو يعني عايز تغيّرها أو كده؟